طب ليه ما جربتش مثلًا ت ما حاولتش تعتذر له، أو تتصل بيه تقول له لو أنتَ فهمت غلط، أنا ما كانش قصدي، أنا نيتي مثلًا خير ناحيتك؟ آآ، جرّب إن أنتَ تعمل كده تكون معاه مباشر، آآ، توصّل له إحساسك من جوّاك، دايمًا إحساس الحب بيوصل على طول، ما بتبقاش حاسس إنك عايز تعمل مجهود عشان توصله له.
امم. هو هو صديقي وعِشْرة عمري، وعلى طول معايا فأنا إيه، أنا قُلت هاسيبه شوية ماشي، هاسيبه كام من يوم، كده يرّيح فيها نفسه ويشوف الدنيا ماشية معاه إزاي، وبعد كده هارجع له، لإن إحنا في اتفاق ما بيننا ماشي، أو عهد ما بيننا وبين بعض، إن إحنا أيًا يكن يحصل، آآ، ما نحاولش إن إحنا نزعل من بعض، ونراجع بعض عشان نشوف الدنيا، بس أ أنتِ أنتِ تقدري مثلًا، يعني هل مثلًا تقدري تدّيني مثلًا نصيحة معيّنة أقدر أعملها في التعامل معاه خلال الفترة اللي فاتت؟ لإن أنا طبعًا أنا هاقابله كمان كام من يوم، فمحتاج رأيِِك، آآ، ترشديني مثلًا، تنصحيني تقولي لي أقدر أتكلم معاه إزاي؟
آه. لازم تتعاتبوا. بالضبط كده. يعني مبدئيًا كده مثلًا، ممكن تجيب له هدية بسيطة، حاجة رمزية بتدل على إن أنتَ يعني، <laughs> معلش م ما أنا قُلْت حاجة رمزية يعني مش هتبقى تكلفة كبيرة دي دي حاجة تدُل إن أنتَ يعني بتحبه، وده هيبقى شعور حلو جدًا منّك لو عملته، آآ تاني حاجة، تختار طبعًا المكان والوقت يكونوا مناسبين، ويكون هو رايق، مش متعصّب أو مشدود بسبب أي حاجة، آآ وتقعد تتكلم معاه و وزي ما قُلْت لَك في الأول: "الصراحة هي أسلم طريق بين أي اتنين صحاب"، فأنتَ تقعد تقول له أنا لو أنا فيَّ حاجة اسأله، لو في حاجة مضايقاه منّك، قُل له، قُل لي عليها عشان أنا أبطّلها، آخد بالي منها، زي ما أنتَ كده تحب إن هو يعاملك بالطريقة اللي أنتَ تحبها، هو نفس الحكاية يقول لَك، أنا مثلًا باتضايق منّك في كذا، وكذا. فأنتَ بالتالي هتبطّله، يِلفت نَظرك ليه، وتفهّمه برضو بال بال بالطريقة كده يعني، إن أنتَ ما بتعملش حاجة قصدك إنك تضايقه أو تعَكنن عليه، آآ إن أنتَ كل نيّتك إن أنتَ خايف عليه وعايزه ي يبقى أحسن.
أنتِ هتكلفيني كده. <laughs> آه طيب طَبْ ماشي. امم. آه. صحيح. اهم. أها.